Hã?
Eu falei assim: "Cheguei, cara, olha aqui. <laughs> Lembra que a gente se conheceu lá no Brasil? Então, tô aqui". Aí, ele falou: "Nossa, que curioso, você foi a única você é a primeira brasileira mulher que tá participando desse programa. Você foi a única eh, a única pessoa que a gente conseguiu recrutar lá do Brasil". Eu falei: "Sério?".
<laughs> Tô aqui. Hã? Olha. Isso ai. Olha só. <laughs> Hã.
Falei: "Meu Deus, é uma universidade muito pequena".
Olha, mas é bom, né? Você achou bom?
É. Achei ótimo. Eu fiz amizades que duraram pro resto da minha vida.
Ah sim, então conta me um pouquinho mais dessa experiência sua assim, lá.
Sim. Então, o nosso a nossa rotina consistia em aulas na parte da manhã. A gente tinha aulas de francês.
Hum. Aham.
Hã. A gente fez um teste de nivelamento para ver qual que era o nosso grupo, e aí, eu caí no B2. E a minha sala tinha mais ou menos 16 pessoas. Nós todos os nossos professores eram francês franceses não, desculpa, canadenses. Tinha alguns que eram franceses também, mas a gente falava em francês 100% do tempo. cem por cento do tempo. Muito bom.
Ah legal. Uhum. Ó, legal. Uhum. Nossa, isso é bom, né, porque é meio que você aprende na marra, né? Ou vai ou vai. <chuckles>
Sim. Sim. A gente até assinou um contrato de que a gente deveria falar em francês o tempo todo. Foi bem sério.
Uhum. E E como é que era o pessoal que estava na sua turma, assim, os outros os outros estudantes eram da onde? Mais ou menos.
A maioria a maioria era do Canadá.

Me permitisse Que me permitisse estudar fora.
Aham.
E aí, eu fui em uma feira de intercâmbio, essas feiras, hã, de intercâmbio int int essas feiras de universidades internacionais, que elas vêm para o Brasil, recrutar alunos.
Hã. Aham, que fica, que tipo que tipo que te expõe, né, lá, o programa delas, do Hum.
Isso. É, exato. Fo fo é chamava se eu não me engano chamava Edu Expos.
Sim. Ah legal, e aí?
Eh várias universidades do mundo inteiro fazem exposição nessa feira.
Uhum.
Eh, aí, eu encontrei essa universidade canadense.
Aham, mas você já tinha pensado em ir para o Canadá ou não, você encontrou e achou legal e decidiu ir?
Eu tinha pensado, inicialmente, em ir pra França. Pra estudar francês.
Ah ok. Faz sentido né? <laughs>
Só que o que que aconteceu pra eu escolher o Canadá. Tinha tido aquele atentado lá no res ai tinha tido um atentado terrorista.
Hã. Ah!
Lá na França em 2016.
Ah, e você ficou com medo de ir. Hum, entendi.
Aí, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo.
E aí?
E aí, quando eu surgiu a oportunidade do Canadá eu pensei: "Hum, eu já falo inglês, no Canadá eles falam inglês e francês, é a oportunidade de conhecer um país novo, o Canadá é mais perto"
Uhum. Aham. <laughs> Mais frio.
"hã, o dólar canadense estava mais barato".

<laughs>
E a gente ficava o dia inteiro tricotando e fofocando era muito legal. Nossa!
Tricotando. <laughs> E o que que vocês e que que vocês faziam na, assim, nesse workshop do faça você mesmo, o que que vocês faziam, assim, tipo, qual era o que que vocês faziam você falou tricotar mas assim, né, tipo, sem sem sem brincadeiras à parte, era tricô mesmo, crochê, costura?
Aham. Aham. Sim, sim. A gente aprendeu a fazer manualidades. Eh, ah, eh, eu aprendi a fazer, bom, eu aprendi, não, né, porque essa eu não consegui aprender mas a gente teve uma aula de crochê, a gente teve uma aula em que a gente fez 1 esfoliante de açúcar, a gente fez chaveiros.
Aham. <laughs> Olha! Olha! Que interessante.
Ah
E você ainda tem tudo isso ainda guardado?
Aí, eu perdi tudo.
<laughs>
Não, mentira. Teve um chaveiro que eu fiz que eu deixei no Brasil.
Ah, legal!
Eu fiz um chaveiro de pano
Aham.
e, aí, o formato dele era um elefante.
Olha, que lindo! E por que que você escolheu esse workshop, assim? Foi você que escolheu, ou foi, tipo, te colocaram lá?
É. Eu escolhi, você podia escolher. Na época eu tinha me arrependido, eu tinha pe eu tinha pensado assim: "Pô, eu deveria ter escolhido de esporte."
Hum. <laughs>
Mas eu não era muito do esporte na época. Só que, aí, eu descobri que o pessoal do workshop de esporte, meu, mergulhava no lago.
Hã. Nossa!
E tipo assim, lago canadense, lago frio, né, eu sou brasileira. Eu não curto mergulhar em lago frio não. <laughs>
Nossa, não dá pra <laughs> Mal nos lag mal no lago quente, né?
Lá no lago quente então, assim, e eu também, eh, eu eu tenho progressiva no meu cabelo então eu não curto ter que molhar meu cabelo todo dia, entendeu?
Aham. Aham. Aham. E, assim, o que que foi mais difícil pra você culturalmente, assim, o que fic foi mais difícil para você nessa viagem? O que que você achou que foi mais difícil?
Conviver com tantas nacionalidades diferentes.
Ah, por quê? Tem alguma história assim?
Porque porque, às vezes, o o os gringos, né, eles têm atitudes que para eles são normais mas que pra gente não é, e vice-versa.
Hã. Uhum. Você tem alguma história assim que possa contar?
Ah, tenho, tenho. Eu fiz amizade com um um rapaz a gente pegou amizade muito rápido, eu e esse rapaz, e a gente acabou se envolvendo logo no começo do programa e aí depois que a gente se envolveu ele meio que parou de falar comigo.
Hã. Hum. Sim. Hum.

Ah, que estranho, então, quer dizer, ele te se envolveu com vocês, t depois foi embora?
Só que, aí, quando eu fui falar com ele. Oi?
Ele se envolveu, então, com você e depois meio que te largou?
Ele me começou a me ignorar, e aí, eu fiquei, assim: "Oxe como, assim? Que que aconteceu?" E aí eu chamei ele pra conversar depois de um tempo, e aí eu descobri que ele estava se envolvendo com outro rapaz.
Sim Aham. <gasps>
Que ele estava se descobrindo um menino gay.
Olh e você não tinha nem não tinha percebido isso? Você
Eu não tinha nem ideia, pra mim ele era hétero.
<gasps> Mas ele também nunca chegou pra você e falou né: "Olha, eu gosto de menino"
Nunca fal ele me falou que ele era que ele era virgem. E aí, depois que a gente se envolveu ele falou: "Ah eu gosto de homens", por isso que eu não eu não ele falou: "Eu não quis continuar ficando com você, pra não alimentar a esperança em você. Porque eu go porque eu tô descobrindo que eu gosto de homens".
Ah. Nossa! Nossa, que que que baque, no <chuckles> deve ter sido horrível.
Pois é, foi um super mal entendido né.
Aham. E como é que. Hum.
Que eu achei, que ele era esse tipo de de de cara, né.
Aham. E como é que você lidou com essa situação, assim, do exterior, uma desilusão dessas, assim. Foi difícil pra você?
Pois é, pois é eu fiquei muito chateada, porque Apesar de tudo, eu tinha gostado muito da amizade dele, hoje, nós somos amigos ainda
Aham. Ah legal.
né. Nós continuamos sendo amigos, a gente conversa pelas redes, ele na ele já tá em um relacionamento longo com com outro rapaz.
Hum.
Hã, ele mudou completamente, ele na época ele era muito, assim, ele tinha, uma aparência de um homem hétero
Aham.
mas hoje ele já tem a aparência de um homem gay.